Uhum. Exato. É, eu entendo isso, né. É, eh, precisa precisa entender, assim, se é algo que te incomoda, se é algo que você acha que tem a necessidade de falar com ele. Se for, eu acho que vale a pena, mesmo que seja o sei lá, um facetime, né, porque vocês estão longe, né, ele está eles estão lá no Texas e tal. É, eu acho que talvez você precisa finalizar esse ciclo na sua vida, né. Talvez ainda tá aberto e e e você ainda tem coisas que, talvez, você queira falar e tal. Mas ó, se você resolver fazer isso, faz o que eu te falei, tenta anotar as coisas, os teus sentimentos, tudo antes, para você, né, na hora você ter coragem, na hora você também ter, ali, uma base e não ficar só nervosa, <chuckles> gaguejando, é. Tenta fazer isso que dá certo, eu acho que que que é isso. Mas o que que você sente, assim, seu coração pede para falar com eles?
Hum. Sim. Sim. Uhum. Sim. <laughs> Gaguejando. <chuckles> Ah. Hoje em dia eu penso assim: "Nossa, eu acho que" não sei, uma situa foi uma situação imatura, né, não sei se é se vale a pena, se voltar atrás e falar sobre, mas é no ao mesmo tempo foi algo tão grave que
É. É, é. É, foi uma coisa foi uma coisa grave, né, foi uma coisa grave. É, eh, mas quem que você quer falar exatamente, assim, você pensaria em falar?
não sei se deveria ser esclarecido. Uhum. No caso com o menino que eu tinha sentimentos na época, porque ele era um inocente no caso. <chuckles>
Aham. Sim. É, eu eu acho que vale a pena, assim, você falar com ele sabia? Eu acho que vale a pena você conversar com ele e falar: "Ai", sei lá, né, "eu queria conversar com você sobre o que aconteceu e tal, né, porque" é realmente, ele foi a víti ah, você também foi a vítima, obviamente, mas na imagem foi que ele estava, ali, fazendo uma coisa, né, um crime, vamos dizer assim, né, vamos dizer para você, né, então isso é é difícil, né. Então eu acho que mesmo que demorou todo esse tempo, talvez você deveria sim falar com ele, viu.
Uhum. Sim. Sim, basicamente. Sim. Tá bom então, eu agradeço muito suas dicas e sua opinião principalmente, né, eu acho que eu botei muito em mente e ver se eu sou corajosa o suficiente para falar com essa pessoa. <chuckles> Agradeço muito você ter escutado, eu acho que é algo que eu deveria ter colocado para fora e e alguém que te que pudesse me escutar. Obrigada.
<laughs> Aham. Aham, não. <laughs> Aham, legal. <chuckles> Ai, que maravilha, fico muito feliz em poder te ajudar, e ó, espero que você consiga resolver isso, viu. Até mais, tchau, tchau.
Tá bom, obrigada. Até mais.